Bah, oui, en fait, il me fait: «Ouais, heu, arrête de marcher courbée, heu, on voit que tes fesses ou je sais pas quoi». Je dis: «Mais»
Tu vois? Oh c'est violent, quand même!
Bah ouais, en fait, il se rend pas compte qu'en fait, heu, tu grandis et moi, j'avais un gros complexe, tu vois? Heu, avec ça, parce qu'avant, j'étais toute fine, heu, j'avais pas du tout ça et en fait, quand tu as les comment ça les hormones et tout, bah, forcément, hein, tu prends un peu de voilà et puis, heu, en plus, je sors pas donc je prends du poids et après il me fait: «Ouais, tu es» tu vois? Tu sais? Même il me blâmait d'être, heu, «trop grosse» entre guillemets, tu vois? Parce que je suis pas grosse, tu vois? Je suis juste, heu, plus en en chair que si quand j'étais jeune, quoi, tu vois? Et heu
Mmh mh. Ouais. Ton corps, il change complètement. Oh non. Oui, oui. Ton même ton corps est modifié, donc c'est c'est indéfini, je dirais.
Bah, bien sûr. Ouais, ouais, bah, oui, déjà, en fait, pour une pour une asiatique j'avais quand même un un boule, tu vois? <chuckles> Même même aujourd'hui, j'ai ma pote, elle me fait: «Toi, tu es pas asiatique, hein». <chuckles> «Mais arrêtez! <chuckles> Je vais finir par com par complexer, là.» <chuckles> Heu et heu et et donc ouais, je faisais je dessinais des mangas et tout, heu, ouais, c'était c'était mon truc. Ouais, ouais et heu, tu sais, j'ai j'ai récupéré des anciens dessins que j'avais faits, et franchement, heu, c'était une bonne époque une bonne époque, bon, aujourd'hui, je saurais pas faire la même chose, tu vois?
Mmh mh. <laughs> <laughs> <laughs> Oh, c'est trop bien! Ouais. C'est vrai?
Mmh. Bah, en fait, heu
Donc si tu te réessayais un peu, tu te t'entraînais un petit peu?
là je pense que c'est il faut que je me pose longtemps, tu vois? Et comme aujourd'hui, mon temps, j'en ai pas beaucoup, ben, c'est ouais, parce que j'ai j'ai d'autres trucs maintenant, tu vois? <chuckles> Donc heu, ouais.
Mmh. Ah OK. Ouais. Mais bon, mais si c'est un talent que tu as, il faut trouver un moyen, peut-être 1 heure, je sais pas, heu, chaque dimanche, heu, fin de journée, heu, hop, hop, hop, tu vois?
Ouais, bah c'est c'est ça, c'est d'instaurer un truc et c'est le truc, c'est que c'est que, tu sais, j'ai tellement d'autres choses à faire que je me dis, heu: «Ouais, en fait, j'ai pas le temps». En fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que, tu vois, j'ai un j'ai un livre de dessin, tu sais, pour t'apprendre à dessiner des trucs et en fait, j'aimerais trop, tu sais, faire des représentations de de fleurs et tout, tu vois? Mais j'ai l'impression que j'y arrive pas parce que j'ai j'ai j'ai pas cette patience, tu vois? Ou pas?
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord.